À, thực ra trong cuộc sống như vậy ấy, mình có rất là nhiều sở thích đặc biệt luôn, ví dụ như là đi bay dù này, sở thích đi, ơ, ờ, đi ph ờ, đi phượt xe máy này, xong rồi là ờ, đấy, đấy, xong rồi đi thể dục thể thao. Phong cách bụi bặm một tí. <laughs>
Ừm. Nghe xịn quá. Ngon, mình cũng thích. À. Nghe xịn quá hả? Ô kê, ô kê, vậy thì, à, trong những cái sở thích đó thì, ờ, kiểu giống như là, nó có giúp bạn thể hiện cái cá tính của bản thân mình hông? Mà mình nghĩ là chắc có chứ hả? Ừm hứm.
Ừm. Ra là có đấy. Mình nghĩ là cái sở thích, ờ, ăn mặc, ờ, thoải mái với là nuôi tóc dài của mình ấy, nó thể hiện rõ nhất cái cá tính của mình luôn. Ừm, kiểu, kiểu, hơi bất cần đời một tí ấy. <laughs> Kiểu
Ừm. À, vậy hả? À, là như thế nào nhỉ? Cá tính, a, gai góc, bụi bặm hay là dơ dơ? <laughs> Sorry bạn. <laughs> Ừm.
À, thì, à, không không đến mức dơ đâu, nhưng mà ý là, kiểu, nó hơi bụi bặm tí, hơi phong trần tí. Xong rồi là, nói như nào cho dễ nhỉ, kiểu, hơi bất cần đời một tẹo nữa. <laughs> Kiểu, kiểu, kiểu, "give a fuck", kiểu kiểu đấy. <laughs> Ừ. À đúng rồi, đúng rồi, đấy. Thật ra thì không phải không quan tâm đến người người khác nghĩ gì thôi. Kiểu, mình thích là được ấy. Ừ, mình mình chú trọng về bản thân hơn. Ừm. Còn bạn thì sao?
Ờ. Ờ. À há. Ờ, vậy hả? Kiểu giống như là ờ, ờ, ờ, kiểu, à, không quan tâm đến, a, cuộc sống ha. Hiểu, hiểu, hiểu. Ừm, rõ ràng, rõ ràng, đúng, chính xác. Ừ, thì, à, kiểu, sao ta, làm sao mà bạn có thể tìm ra những cái sở thích như vậy hay là vì, kiểu giống như là, hay là vì cái con người của mình
À.
mà tìm ra những sở thích đó hay là những cái sở thích đó bạn mới ra tìm ra con người của mình?
Thật ra mình nghĩ là À, thật ra mình nghĩ là do con người của mình nên mình mới có những sở thích đấy. Ừm. Kiểu, hồi bé này là, kiểu, xem phim, kiểu, mấy thằng Tao Mao các thứ hay là xem phim của Trung Quốc ấy, rất là thích nuôi tóc dài xong nuôi đuôi dế. Xong là mẹ bắt cắt hoài à, <laughs> mẹ bắt cắt hoài, đấy.
Ừm. Ừm. Phim gì? Tam Mao á hả?

À, thật ra thì cũng vừa có vừa không. <laughs> Thật ra thì là đấy. Thực ra lúc đầu có thì như bạn nói thì mình có thể trải nghiệm này mà người khác không có, đúng không? Nhưng không bởi vì, ờ, thật ra thì là mỗi người có một trải nghiệm riêng, một con đường riêng, đúng không? Ví dụ như bạn là như mình là theo ngành du lịch chẳng hạn, đúng không? Thì mình có trải nghiệm du lịch nhưng mình không thể tự hào là tao học tao là theo theo ngành du lịch mà tao tự hào thế được. Mày tao hơn mày bởi vì tao theo ngành du lịch còn ló không thế được, đúng không? Đấy, mỗi một ngành nghề con đường đi khác nhau.
Ừm. À, vừa có là sao, vừa không là sao? Hiểu, nó đó. Đồng ý. Ừm. Đúng, đúng, đồng ý. Đúng, đúng, rõ ràng luôn, thì, kiểu, giống như là, sao ta, mỗi một cái ngành nghề nào nó cũng có một cái, gọi là, sao ta, đáng tự hào riêng, phải hông? Nhưng mà thật ra đối v đối với một cái sở thích nào đó thì, kiểu, giống như là, mình cũng thể là, sao ta, khi mà mình đạt được mình cũng thể mang đi đi khè á, hoặc là đi khoe với bạn bè mình là đó.
Đúng rồi. Đúng, đúng, đúng, đúng. Đúng rồi, khoe, kiểu, kiểu, tự nhiên khoe ra: "Mày đã đi bay dù đâu mà mày nói chuyện như thật ấy" đúng không? <laughs> Nghe rất là ghét. <laughs>
Đúng. Đúng, rõ ràng luôn. Thì, kiểu, giống như là, sao ta, mình đã trải qua và mình để cho họ thấy thì, kiểu, giống như là, sao ta, mình là một cái minh chứng sống, phải hông? Và là, kiểu, giống như là, trong nhóm bạn bè mình, mình là cái người đầu tiên làm cái chuyện đó, phải hông?
Đúng, đúng, đúng. Như nào nhỉ? Đúng rồi, đúng rồi. Minh chứng sống, chuẩn luôn, chuẩn luôn. Ừm, đấy, đấy, đấy, đấy. Thật ra thì mình, kiểu, mình mang theo hướng chia sẻ được chứ mình mang đi mình khè, mình khoe kiểu tao hơn người, mày hơn người các thứ thì mình nghĩ là nó không được hợp lý lắm. Đúng rồi, nó không nên. Đúng rồi.
Ừm. Không không nên. Ờ, không nên, đó, mình thì, à, mình, à, mình ghét đứa nào thì mình sẽ khè hoặc ít ít ra nói chung là mấy đứa mình ghét thì nó biến chỗ khác hết rồi, cho nên là mình cũng không có cơ hội để khè, nhưng mà mình thích khoe.
Ghét đứa nào khè đứa đấy. <laughs> À! Thế thì bạn bạn khè thì bạn thường khè như nào? Bạn thường bạn khè, lấy cái gì bạn khè người ta?

Không, mình nghĩ nhiều người họ ăn đạm bạc lắm, mà chưa kể là như như ăn ngon của mình, theo theo cái tiêu chuẩn ăn ngon của mình không phải chỉ mỗi vị ngon đâu nhá, mà đồ ăn nó phải sạch nữa, đấy, rất là quan tâm chú trọng đến cơ thể.
Đúng. Ừm. Ừm, nhưng mà Thật ra là họ ăn ngon là họ thích ấy, nhưng mà, kiểu, giống như là, sao ta, họ là họ h họ không có điều kiện hơn, có những trường hợp như vậy. Ừm.
Ờ. Ờ. Như nào nhỉ? Ờ, để xem nào, ừm, có thể là, ừm, ừm, tính cách của bạn để mình đoán tiếp nha, xem là thích nấu ăn?
Ừm. Hông, thích ăn được hông? Ừ, thích ăn. <chuckles>
Không à, thích ăn thôi à? Ơ, thích rửa bát, thế thì phải thích rửa bát, <laughs> lâu lâu đập chén đập bát tí. <laughs>
Ơ! Ờ l <chuckles> Nên mình là thể loại là thích ăn, hông thích làm, rõ ràng, cho nên là sao ta, mình cũng không thích nấu ăn lắm đâu, mình chỉ thích ăn thôi.
Ừm. Là ham ăn lười làm, đúng không? <chuckles>
Đúng rồi, nó đó, kiểu, kiểu như vậy, nghe có vẻ hơi xấu xa nhưng nhưng mà nó là cái, a, mục tiêu đúng.
Rồi, nói chung là nói chung chắc ạ ưm, nhưng không xấu lắm đâu ta. Người ta gọi là biết tận hưởng cuộc sống ấy, nói chung là chỉ thua mỗi Trư Bát Giới cái bụng thôi. Đó.
Thật ra là cái câu đó là để châm biếm mà phải hông? Câu câu đó là châm biếm những người lười biếng mà không chịu làm, mà nghe có vẻ cũng giống như nói mình đó nhỉ?
Ừm. Đúng rồi, thực ra thì là mình, ờ, mình vẫn chăm cái khác mà, đúng không? Mình chỉ có mình không chăm nấu ăn thôi chứ mình vẫn chăm ăn mà, đúng không? <chuckles> Thế thì bạn ừ, ừ, thế thì bạn có bao giờ thấy là mình từng thay thay đổi sở thích để thể hiện bản thân mình theo một cách khác chưa?
Ừm. Ừ, đúng, rõ ràng, rõ ràng, nó đó. Ừm! Thay đổi sở thích để sở thể thể hiện bản thân thì không. Nhưng mà, ờ, đi làm cái sở thích hoặc là có một cái sở thích gì mới đó là do mình thích thì mình sẽ làm, chứ để thay đổi bản thân để làm cái gì, rõ ràng, mình hổng có nhu cầu thay đổi bản thân.
Ừm. Nhưng mà như thế nào nhỉ? À! Đúng, đúng, hợp lý, hợp lý. Thật ra thì mình sẽ thay đổi sở thích để theo nó phù hợp bản thân, chứ mình không thay đổi bản thân à. Thế đúng không?
Ừm. À, hông. Tôi, ơ mình mình thì thích cái gì mình làm cái đó thôi, chứ hông có ý nghĩ là, sao ta, thay đổi sở thích để thể hiện bản thân thì không, có nghĩa là
A, bây giờ là ý ý là như này nhá, bây giờ là, kiểu, kiểu, ngày xưa là à. Nó, kiểu, hơi phô trương quá, đúng không? <chuckles>
Ừm, rõ ràng, tự nhiên là ví dụ giống như là, sao ta, mình đang thích yoga đi, mà mọi người nói là yoga mềm yếu, a, yoga nhẹ nhàng quá thì, ờ, tự nhiên nghe vậy mình hổng thích, mình
Ừ, hợp lý, hợp lý. Ừm. Thì thì tính bạn lại hơi tăng động một tí, bạn phải chuyển qua tập gym, đúng không? Chuyển qua pickleball đấy, đấy, đấy. Ừm, ừm, ừm, đúng rồi, đúng rồi, rất là hợp lý. Thế thì mình cũng giống bạn ấy, kiểu là đã gọi là cá tính, đúng không? Thì cá tính là nó rất là cái tính cách của mình, nó không liên quan đến sở thích cả. Đấy, chỉ là sở thích, ơ, chỉ là một cái để mình là được thể hiện rõ cá tính hơn thôi, chứ không thể dù chứ không thể nào từ sở thích mà nó chuyển hóa thành cái cá tính được, giống, kiểu, nhiều bạn thích piano ấy, đúng không? Nhưng mà nhìn nhìn người ta đâu có dịu dàng tí nào đâu, <laughs> người ta vẫn, kiểu, phổi bò mà người ta vẫn tập piano vẫn bình thường mà, vẫn boxing vẫn đánh nhau, <laughs> thì, kiểu, chê người ta đánh không hay xem, người ta người ta quay ra người ta vả cho. <chuckles>
Đó, rõ ràng là mình sẽ không làm những cái chuyện như vậy. Đó. Ừm. Ừm. Ừm. Ưm, ừm. Đồng ý, một phần. Đó. Đúng, đồng ý. Ừm. Ừm. <laughs> Cũng đúng, cũng đúng, rõ ràng. Ờ, thật ra là, kiểu giống như là, bạn nói cũng đúng, kiểu như, rõ ràng với một cái đứa, ơ, hơi tăng động như mình thì cái việc mà ngồi vô, ơ, bàn rồi, sao ta, nhẹ nhàng, rồi trầm trầm lắng, ờ, trầm tĩnh ngồi đánh từng phím đàn thì rõ ràng người ta cũng không có suy nghĩ như vậy, phải hông?
Yoga, đúng không?

Ngủ à? Ừm, cái sở thích ấy giúp bạn thể hiện cá tính gì không? Cá tính lười, à, hay như nào?
Ừm. <laughs> Maybe bạn nói đúng đó, ngủ thể hiện cái tính lười, đúng, mình cũng khá là lười.
<laughs> Ồ! Nếu thế thì mình cũng nếu thế thì mình cũng có cái cá tính giống bạn cũng khá là lười. <laughs>
<laughs> Rõ rõ ràng. Thì, à, thật ra á nha, kiểu giống như là, nó giống như là, sao ta, nó cũng giống như là có một cái thói quen luôn á. Rõ ràng là trong cuộc sống là có nhiều cái á khó khăn quá, hoặc là có nhiều chuyện buồn quá. Mà hồi xưa á là mình hổng biết sao nhưng mà nó vô tình thôi, kiểu giống như là, khi mà mình ngủ mình ngủ xong á, mình thức dậy á, mình thấy tâm trạng đỡ hơn. Bạn có bao giờ như vậy chưa?
Ừm, ừm. À, như nào nhỉ? Ừm. Vô tình à? Ừm. Đúng, đúng, đúng, đúng. Thực ra lúc nào cũng vậy à, trừ mỗi cái lúc mình ngủ trưa ấy, kiểu, lúc trước lúc ngủ chiều trước lúc ngủ trưa mệt vãi xong, kiểu, hôm nào bằng, kiểu, ngủ trưa nhiều quá thành ra tỉnh, ơ! Nó còn mệt hơn lúc ngủ lúc chưa ngủ. <laughs>
Ừm. Ừm. Đúng. Đúng. Đúng, đúng rồi, nhưng mà, kiểu giống như là, sao ta, sau một cái giấc ngủ á, kiểu giống như là, mình refresh lại. Ừm, và cái, a, thần kinh mình nó cũng có thời gian nghỉ ngơi và, kiểu giống như là, suy nghĩ lại mọi chuyện nó một cách thông thoáng hơn, cho nên là ừm.
À, thoải mái hơn nhiều, đúng không? Ừm, đúng rồi. Bởi vì là trong cái lúc Đúng rồi. Đúng, đúng, đúng. Thật ra thì trong cái lúc ngủ ấy mới là lúc cái cơ thể bạn phát triển về đấy, thì là nếu bạn tập gym ừ, lúc bạn tập gym ấy, thì lúc bạn tập nhé, cái, các cái cơ nó giống kiểu dây cao su ấy, bạn kéo giãn nó ra nó sẽ bị nó sẽ bị đứt đứt đứt đứt một tí, đúng không? Đấy, xong là lúc bạn ăn, ngủ, nghỉ, thì nó sẽ lấy cái thức ăn bạn ăn vào nó nó đắp lại vào đấy, thế thành ra cơ bạn to hơn, đẹp hơn. Xong là não bạn đúng rồi, xong não bạn ấy, lúc bạn ngủ ấy thì cái não nó sẽ là xử lý cái thông tin thừa. Đấy, nó sẽ xem những cái thông tin nào cần thiết nó nhớ, có những thông tin nào không cần thiết nó bỏ quên ra. Ví dụ như, kiểu là, thứ bảy tuần trước bạn ăn món gì, đúng không? Không cần thiết nó ngủ, lúc bạn ngủ nó quên luôn. Đấy, nó dọn dẹp bộ nhớ đi. Đấy, đấy, đấy, đấy. Ừm.
Phát triển á? Ừm, ừm. À, hiểu. Ờ ha. Ừm hứm. À! Vậy luôn á hả? À! Ừm. À! À! Đúng! Đúng, đúng. Đúng, rõ ràng luôn. Đó, nó hèn chi là ngủ xong là, kiểu giống như là, lần nào ngủ xong thì mình cũng cảm giác là, sao ta, sướng rơn, cảm giác thoải mái rõ ràng, đó.
Sướng, đúng không? <laughs> Hoặc là đúng rồi, hoặc là mình có quen rất là nhiều người ấy, họ đọc sách rất là nhiều, họ dùng não rất là nhiều, thành ra họ phải ngủ để là họ cho cái não nó nghỉ ngơi. Đấy, họ ngủ nhiều cực kỳ luôn, ngày mười hai 10, 12 tiếng ấy mà họ rất là làm việc rất là năng suất.
Ừm. Hiểu. Ừm. Đồng ý. Ừm. Đúng, đúng. Thì, à, mình cũng là cái, a, thuộc dạng người, à, thích ngủ như vậy á. Ừm, nhưng mà làm việc thì không năng suất lắm. <laughs>
Chứ không phải họ lười. <laughs> Năng suất, đúng không? À, thích đọc sách này. Làm việc thật ra thì làm việc thì tay chân có thể không năng suất mà, kiểu, đầu óc mình dùng nhiều thì mình cần ngủ nhiều thôi. Đúng không? Còn bạn nào mà suốt ngày à, đúng, ừm, ô kê, ô kê. <chuckles>
Ừm. Ừm, thì, à, cũng một phần như vậy. Đó, đó. Ngoài ra thì, à, không biết là bạn còn có cái sở thích đặc biệt nào nữa hông?
Nhưng mà sở thích đặc biệt nào nữa nào? À, thể thao mạo hiểm, thích hâm thích mạo hiểm một tí. Ừ, ừ.
Ừm. Thể thao mạo hiểm hả? Cái đó khá là hay ha, mình cũng thích. Thì không biết là khi
Ừm, thực ra thì là cũng ờ, bạn nói đi, bạn nói đi.
Ừm, sao? Thì không biết là, sao ta, bạn chơi những cái môn thể thao mạo hiểm nào?
Bạn

Đúng rồi, hay là nhìn bạn tập yoga đâu ai nghĩ bạn, ờ, kiểu như mình bảo, đúng không? Đâu ai nghĩ bạn lười, đúng không? Thích ngủ. <chuckles> Đấy, đấy.
Ừm. Ừm. Ừm, ừm, nó, <chuckles> đúng. Thì, à, rõ ràng là, sao ta, không không thể nhìn cái sở thích của mình mà đánh giá cái cá tính của mình được.
Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thực ra cái cá tính nó phải là liên quan đến phần
Đó.
tiếp xúc, đúng không? Mình phải tiếp xúc nhiều mình biết là cá tính như thế nào? Còn cái đấy.
Phân gì? Đúng, rõ ràng luôn. Đó, mà, à, sao ta, với lại, sao ta, có mình thấy á nha, ví dụ đi, ví dụ giống như là trong cuộc sống đi sẽ có những nhiều cái sở thích, ví dụ giống như là bạn lúc đầu nhìn vô bạn hổng thích, nhưng mà ai nhè bạn chơi bạn thích, thì nó cũng đâu có liên quan gì tới cá tính của bạn đâu, phải hông?
Như nào nhỉ? Ừm, trong cuộc sống. À, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng. Đúng rồi, giống kiểu lúc đầu mình ăn cái món này nhìn nó ghê ghê, ví dụ, kiểu, là pịa chẳng hạn, đúng không? Đấy thì <chuckles> kiểu, cái món pịa là món thắng cố ngựa, đấy, lúc sau ăn phải ngon quá, đúng không? Mặc dù nhìn nó vẫn ghê, hay tiết canh, đúng không? Hay là thịt chó chẳng hạn, mặc dù mình rất nhưng mình rất yêu chó nhưng vẫn ăn thịt chó đấy, đúng không? Thế là đâu phải đâu phải mình nhìn là thấy thấy mình ăn thịt chó là bảo mình không yêu chó đâu. <laughs>
Ừm. Ừm. Lúc sau, ờ. Lúc sau ăn lại ngon quá. Đúng. Đúng rồi. Nó. Đúng, chính xác rõ ràng luôn. Đồng ý, rõ ràng luôn, thì đôi lúc á là, sao ta, cái sở thích nó không có phản ánh được cái cá tính của mình, mà
Đúng không? Ừm. Đúng rồi, nó chỉ phản ánh một may ra một phần nào đó thôi, đúng không? Kiểu như là, thấy mình ăn thịt chó thì có thể là có thể quy ra mình thích ăn ngon, đúng không? Đâu thể quy ra là mình không thích con chó được. <chuckles>
Đúng rồi, rõ ràng luôn. Đúng, chính xác. Đúng, đúng, rõ ràng luôn. Thì, ờ, thật ra là cũng nhờ những cái sở thích đó, đôi khi là nó làm cho cái cuộc sống của mình thêm phong phú và đôi khi là mình cũng khám phá thêm những cái cá tính khác của mình, phải hông?
Đấy, đấy, đấy, đấy, đấy. Đúng, đúng, đúng, đúng, đúng. Ừm, rất là hay, đúng, chuẩn, chuẩn luôn. Thì thôi hôm nay rất là vui vẻ và rất là cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện của bạn và chia sẻ, ờ, cái quan điểm sống ấy, mình thấy rất là thú vị.
Ừm, ô kê. Ừm. Ờ, ô kê, mình cũng cảm ơn, ơ, bạn, ơ, rất là nhiều ha về những cái chia sẻ khá là thú vị ngày hôm nay ha. Chúc bạn có một ngày tốt lành ha. Bye bye.
Ô kê, ô kê. Chúc bạn ngày mới tốt lành nha. Bye bye.